Da felicidade assim, é.
Aham, sim. Você acha que tem essa ideia de que ele é mais feliz que você, assim, de alguma forma?
De alguma forma sim.
Uhum, sim. É
Até nessa coisa de sucesso na vida amorosa, por exemplo. Muitas vezes eu sinto que
Hum.
tudo bem, eu poderia escolher estar com alguém só para estar com alguém, mas eu não sou essa pessoa, eu vejo que isso pra mim não é sucesso, sucesso para mim é estar com alguém que eu quero estar junto e essa pessoa quer estar comigo. Mas ao é, que é ótimo.
Sim. Sim. Exato, sim, o que é ótimo, né, porque, assim, pra ficar com qualquer um. <laughs> E às vezes você acha algumas coisas que não são muito boas, né, se a gente aceita umas coisas que não são muito boas aí, eu acho que você tá super certa, assim, se é para ficar com alguém, se é para dividir alguma coisa, seja uma pessoa certa, né, para não pegar qualquer coisa assim. <laughs>
É, melhor ficar sozinha. É. Exato. Não, total, mas às vezes eu sinto que tipo, mesmo se eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, às vezes eu sinto que eu não sou a pessoa escolhida, sabe, isso me deixa um pouco frustrada, e parece que eu nunca vou ter sucesso nessa área, sabe. Então, eu sinto assim deve ter alguma coisa erra hum.
Hum. Uhum. Sim, sim. Mas, eh, também rever, eu acho que é rever também um pouco essa questão, assim, do que que é um sucesso na vida amorosa, sabe? Porque eu acho que como na vida, assim, de um modo geral, as coisas não vão ser perfeitas assim, a gente sempre vai encontrar pessoas assim que às vezes têm, eh, a gente tem essa questão do afeto, uma afinidade, mas a pessoa não vai ser 100% como a gente espera ou quer, né. Porque você está querendo se relacionar com uma pessoa diferente de você, né, <chuckles> então tipo a gente tem que pegar, eh, escolher pessoas assim que são compatíveis, mas que ao mesmo tempo elas não vão ser iguais, assim, elas vão quebrar a as nossas expectativas, né, em relação a
É, é verdade. É. Não, quanto a isso assim, eu eu estou muito feliz assim, aonde eu estou, mas às vezes óbvio que eu fico pensando assim, "E se?" né, óbvio que a gente se compara, né, e vê tipo, e isso soa como sucesso, né, porque principalmente as pessoas, eh, quando estão solteiras sempre alguém vai perguntar: "Mas por que?", né, tipo não nu nunca é ok. "Ah, mas você quanto tempo que você tá, o que que está acontecendo, por que que você não está com alguém?", parece que sempre você tem que estar com alguém principalmente a mulher, a malha a mulher totalmente validada quando ela está com alguém, né, senão ela não
Uhum. Sim. Uhum. Aham. Ah sim. Ah, mas aí vamos combinar que é uma pessoa meio inconveniente, <laughs> né, uma pessoa meio que sem educação assim. <laughs>
É inconv é verdade. <laughs> É, não, você tá certo, é verdade.
Né, porque, nossa mas por que você está solteira, como assim? <laughs>
<laughs> É.
Né tipo, ó sei lá no é uma coisa bem de tia, né, tipo assim você está lá no Natal, aí chega a tia falando: "Ué, por quê?" <laughs>
Bem de tia, no Natal.